Eventuell, also, ähm, ja, weil du kannst natürlich, ähm, Sachen aufgreifen, also das haben wir ja auch gemacht, ne? Also, zum Beispiel mit, äh, Tablets und so, aber bis diese Tablets in den Kita-Alltag kommen, dass man die auch mit den Kindern mal benutzen kann, gucken kann: „Hey, wie wie mache wie gehst du am besten mit um?“ Das dauert ja, das wird ja alles nicht sofort genehmigt, wenn du Glück hast, wird's gespendet und dann kann musst du erst mal gucken, muss müssen die ja, die Pädagogen erst mal geschult werden, wie kennst äh, kannst du den Kindern das gut anbieten? Äh, ne, und ich glaube, da ha da hat's vielleicht 'n bisschen gehakt. Vielleicht war diese Entwicklung einfach zu schnell, ne?
Mhm. <laughs> Ja. Ja. Ja. Ja. Wenn du dich an die Zeit aber zu in zurückerinnerst, ne, also deine Zeit draußen, die Zeit, die du mit Kindern draußen verbracht hast, wenn wenn du heute jemandem so 'n Tipp geben müsstest, der quasi wirklich Schwierigkeiten damit hat, seine Kinder nach draußen zu bewegen, was würdest du da machen?
Möglich. Naja, also ich mein, man kann ja immer so was so 'ne Art machen wie so 'ne Schatzsuche oder so und da würde ich, äh, sagen, hm Smartphones, Tablets nicht ganz ablehnen, ähm, die aber irgendwie nutzen, um dann halt draußen was zu machen. Aber jetzt nicht unbedingt so wie jetzt, wir gehen also als Beispiel auf Pokémonjagd, weil dann ist das halt immer noch zu sehr an dem Smartphone, ne? <chuckles> Aber zum Beispiel könnte man ja, ähm, Dinge entdecken wie: „Guck mal, was ist das für 'n Stein? Können wir den hier finden?“ Also wie 'n Le so 'n bisschen wie so 'n Lexikon
Mhm. Ja. <laughs> Ja. Ja. Also Ge Geocaching Geocaching. Ja. Ja.
dass man das Smartphone halt dafür zum Beispiel zum Beispiel Geocaching, <laughs> das finde ich auch super, das würde ich auch machen. <laughs> Zusammen mit den Kindern, warum nicht? Also wie 'ne Schatzsuche, ja. Ich glaube, äh, man muss es dann für sie halt interessant machen. Ja, schade. Ich fin ich finde es gut, so Schatzsuchen generell und man kann ja dann die Medien auch nutzen.
Ja. Ja, is ist leider wieder eingeschlafen das Thema, ne? Ja. Ja. Absolut, absolut.
Nur der richtige Umgang damit ist wichtig, auch.